Ja, ich arbeite als Selbstständiger zu Hause und, ähm, ja, habe auch gar keinen Boss oder Teamleiter, weißt du, Arbeitskollegen, der mir über die Schulter guckt oder Leute, die mir helfen könnten. Und ich habe an 'nem Pro ähm, Projekt gearbeitet, ähm, ja, wo ich, ähm ich glaube, ich habe das halt nicht so gut gemacht. Ich habe da, ja, wirklich 'n paar Fehler gemacht. Ähm, das lag vielleicht eher so an meiner Erfahrung würde ich sagen. Und ja, ich wurde dann da also sofort rausgekickt, ne? Und
Mhm. Ja. Okay.
ja, und seitdem bin ich dann erst ja auch so 'n bisschen unsicher, ne, was dann so, ja, Selbstvertrauen-mäßig angeht. Und, ähm, ja, und ja, wie gesagt, ich also, ich arbeite dann nicht mehr, ja so selbst vertraut und habe dann wirklich auch so meine, ja so hinterfrage dann so, ne, ob ich das alles wirklich gut mache oder nicht? Und ja, ich habe da mal so 'n bisschen mit der KI KI rüber gequatscht und die meinte: Ja, ich muss dann, also, das was ich müsste damit aus meinen Fehlern lernen, ne, das ist so wie 'ne Lehrchance zu sehen, aber irgendwie, ähm, habe ich keine Ahnung, wie wie das gemeint ist, ne, aus den Fehlern zu lernen.
Okay. Also, ähm, erstmal danke, dass du offen darüber redest und, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, sich zunächst mal vor Augen zu führen, Fehler zu machen ist was ganz Normales, ähm, jeder macht Fehler. Es wäre schon fast komisch, äh, wenn man in seinem Leben kaum Fehler macht. Ob ob im Privaten oder bei der Arbeit, das passiert einfach und, ähm, genau wichtig ist es halt auch, drüber, äh, zu reflektieren und dann, ähm, draus zu lernen, das ist schon richtig. Aber magst du mir vielleicht einfach mal 'n bisschen konkreter über diesen, äh, Fehler erzählen, was passiert ist? Und dann nehmen wir das als Beispiel und wir gehen davon aus und, ähm, gehen danach mal in die Tiefe und reden darüber, was wir daraus machen könnten und wie man das als Lernchance denn denn nutzt.
Und zwar war das so, ähm, dass ich, ähm, ja, 'ne Arbeit bekommen habe, ne, 'n Thema. Das musste ich dann ja, so 'n, ähm, Research machen. Ähm, und diesen Research muss ich dann so in ganz konkrete nach einer ganz konkreten Art und Weise dann schreiben. Und da gab's echt so relativ viele Anweisungen und, ähm, man es war auch verboten, die KI dafür zu benutzen, ne? Ich muss dann alles, ähm, ähm, alleine machen. Und, ähm, ja, ich fand das irgendwie, halt, äh, total schwierig, das war es also zum ersten Mal habe ich das gemacht
Mhm. Ja. Mhm.
und wie gesagt, der Zeitdruck war dann auch da. Und man musste das dann so in 20, 25 Minuten absolvieren. Und, ja, also bei mir hat's immer länger gedauert, ne? Und ich habe dann auch gar nicht geschafft, so diese ganzen, äh, An <clears throat> Anweisungen anzuklicken, weißt du, und habe dann Sachen einfach vergessen.
Okay. Ja. Ja okay, okay. Gut, also es ist ein ein neues Projekt, wo dann auch die Routine, äh, fehlt sicherlich. Oder was hast du gefüh das Gefühl, woran woran hat das gehakt? War das einfach der der Zeitdruck, war der unrealistisch, fehlte die Konzentration? Kanns kannst du da reflektieren und was für dich rausziehen?
Ja, ich denke, da war, ja, wirklich alles so 'n bisschen, ne? Zum Beispiel der Zeitdruck auf jeden Fall. Und, äh, dass das alles, äh, neu war, ne? Also, wie gesagt, also, man hatte da echt so zwei Seiten voller Anweisung, ne, wie man was schreiben muss, nach welchem Stil, wie viele Wörter.
Mhm.
Und dann hat, äh haben die dann auch so 'n, ähm das Schreibprogramm ist dann, ähm, so Cloud based von der Firma.
Ja.
Und das ist totale Schrott. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlecht man das, ähm, benutzen kann und, äh, die Fehler korrigieren, ne? Ich durfte dann nicht zum Beispiel in Google Docs schreiben, ähm, also, das musste da alles geschrieben werden. Ich musste dann alles selber korrigieren. Das war echt total viel Arbeit und, ähm, vielleicht ist es halt so, dass m al dass es am Anfang so ist und später lernt man das, aber ich denke, am Anfang war ich total überfordernd, äh, damit, ne? Das war viel zu viel.
Ja. Gut, das klingt auch nach 'ner sehr schwierigen Situation, ähm, wenn man den Zeitdruck hat gleich bei dem bei der ersten Aufgabe und es einem ja auch wirklich schwierig gemacht wird, ne? Wenn du nicht die Tools nutzen kannst, die du sonst nutzt, auch zum zum Überprüfen, äh, der Rechtschreibung und durch so komplizierte, ähm, ja, Regeln. Ich meine auf der einen Seite könnte man könnte man natürlich schauen, was was könntest du besser machen. In den, ja, Regeln noch die wichtigsten Sachen highlighten. Aber es klingt auch so, als ob's dir wirklich wirklich schwierig gemacht, äh, äh, worden wäre und dass man das vielleicht au ist, was man was man feedbackt, ähm, sodass diese Prozesse, gerade für die Leute, die die neu dabei sind, vielleicht einfacher gemacht w äh, werden. Vielleicht auch einfach der der Zeitrahmen bei den ersten Projekten hochgesetzt werden könnte, ähm, sodass du ja, ich also, was ich daraus ziehe ist auch, dass du dir nicht nur an die eigene Nase fassen solltest, sondern auch, ja, dass dir bewusst ist: „Hey, das war 'ne super schwierige Situation“, die ja natürlich auch fehleranfällig ist, äh, durch die, ja, Umgebung, in der du arbeitest und und und den Zeitdruck. Ähm, da gibt's natürlich was, was was du raus lernen kannst und rausziehen kannst, aber auch, ja dir bewusst sein: „Hey, das ist, äh, 'ne Situation, da passieren Fehler auch ganz ähm, ganz schnell und das durch sowas nicht äh, ja“ Dass dir das nicht i die Motivation klaut für für neue Projekte oder dass dass Selbstzweifel entstehen. Ähm, das sollte hier natürlich, äh, vermieden werden. Ähm, schränkt dich das schränkt dich das ein für für jetzt neue Projekte, die du angehst?
Mhm. Ja, also ich bin halt schon der Typ, weißt du, ich möchte immer alles, ähm, super machen, perfekt liefern und so. Und das war halt schon so 'ne internationale Firma, die haben bestimmt dann noch so im Hintergrund andere Projekte, ne, die dann auch, äh, vielleicht, weiß nicht, schwieriger sind oder einfacher und, ähm, auch viel besser bezahlt werden. Und da bin ich jetzt natürlich echt, ähm, draußen und darüber bin ich total wütend, ne, ähm, dass ich die Chance so nicht nutzen konnte. Ähm, weil die hatten auch 'n relativ schwieriges, ja so, ähm, Einstiegstest, ne? Und den habe ich halt so locker geschafft, aber dann ja, als dann so die Realität kam, wie gesagt, fand ich das, ähm, ja, total schwierig, ne? Und der ja, ich fühle, äh ich bin echt total wütend, ne, momentan und deshalb kapiere ich das nicht hier aus den Fehler lernen, also, ähm, ja.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Gut, also natürlich vielleicht kannst du, wie schon gesagt, kannst du dir Sachen rausziehen. Ähm, kann man vielleicht auf die Umgebung, ähm, schieben. Aber vielleicht, äh, jetzt genau für diesen Fall wäre es vielleicht auch 'ne Möglichkeit, ähm, dass du der äh, dem Unternehmen noch mal schreibst, die Situation erklärst und, ähm, ja, konstruktiv auch auch Kritik äußerst und, ähm, konkrete Verbesserungsvorschläge macht. Vielleicht kommt das ja auch gut an, so dass d äh, wenn das Unternehmen sieht, hey, du machst dir Gedanken und hast auch Ideen, wie man deren Prozesse verbessern könnte. Ähm, vielleicht gibt's dann ja noch ni die Chance, dass du, ähm, bei 'nem anderen Projekt nochmal, äh, einsteigen kannst und dich nochmal beweisen kannst. Und dann, ähm, schaust du, dass du Die euch vielleicht noch besser vorbereitest, was die, äh was die Regeln angeht, dir hervorhebst oder raus schreibst, auf welche Sachen du auf jeden Fall, ähm, achten musst. Und dann kennst du kennst die Umgebung ja schon, dann dann weißt du: „Hey, da hast du schon den Lernprozess.“ Weißt du, wie du mit den, ähm, firmeninternen Tools umgehen kannst. Und dann hast du einfach 'ne bessere besseren Start für das für das neue Projekt. Wäre das vielleicht auch 'ne Möglichkeit?
Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Ich habe da auch schon mal, ähm, darüber nachgedacht, ne, dass ich den einfach also, meiner Ansprech äh, Sprechsperson 'ne E-Mail sende <clears throat> und, ähm, sogar einfach mal um 'ne 2. Chance bitte, ne? Weil, ähm, ich fand das ja, wie gesagt, 'n bisschen schwierig, weiß nicht, auch vielleicht unfair. Aber ich kann dann auch schon sehen also, ich sehe dann auch wirklich was was du meinst, ne? Also, also, i vielleicht hätte ich mich besser darauf vorbereiten sollen, könnte ja auch sein, aber ja, ich weiß aber auch nicht wie in diesem Sinne. Das also, ich könnte denen das dann auch so schreiben, ne? S also, dass, ähm, Anfänger mehr Zeit brauchen. Dass sie erstmal nicht so streng mit denen sein sollen und ja, und dass dann halt so, keine Ahnung, am Anfang vielleicht 30 Minuten sind, dann sind es 25 und dann 20 Minuten. Ähm, ja, das das werde ich mal auf jeden Fall, äh werde ich angehen, ne, dass ich denen 'ne E-Mail schreibe. <clears throat> Und ja, also ich, ähm was ich halt momentan wirklich blöd finde, ist, dass ich mich hier so emotionell aufgewühlt fühle, ne? Also, dass ich wirklich so wütend da da ähm, darüber bin und ja, das finde ich halt wirklich blöd.
Ja. Ich glaube, das ist das wirklich wichtig, dir dir nochmal zu sagen: „Hey, Fehler Fehler passieren und hier werden vielleicht auch Fehler fast fast getriggert.“ Ähm, und das ist halt ganz normal ist bei bei jedem gibt es immer die die Rückschläge, aber das war eine von von vielen Chancen, die du im Leben haben wirst. Und, ähm, ja, beim nächsten Mal, äh, bist du vielleicht besser drauf vorbereitet. Ähm, und und kannst es besser machen. Dass du es kannst, hast du ja musst du dir auch vor Augen führen, hast du ja bewiesen bei dem schwierigen Einstiegstest. Das hast du ja schon gesagt, den hast du ja mit Bravour gemeistert und, ähm, dann waren's auch vielleicht einfach die Umstände, die dazu geführt haben, dass hier dass hier Fehler passiert sind. Ähm, und das ist einfach was ganz Normales. Das gehört zum Leben und das gehört zum Lernen. Und, äh, wichtig ist halt nur, was du daraus machst und dass du jetzt nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern vielleicht, ja, proaktiv und konstruktiv das Unternehmen noch mal angehst oder schaust, was hast du sonst für Möglichkeiten? Und, dass du die, ja versuchst, diese Fehler, die hier gemacht wurden, diese bei dir im Kopf, das wird dir nicht nicht noch mal passieren. Da wirst du jetzt immer den den Fokus drauf haben, wenn du ähnliche Aufgaben machst, dass du solche Sachen nochmal genauer kontrollierst. Also, allein dadurch, dass du weißt, was für Fehler hier passiert sind, wirst du es beim nächsten Mal schon schon besser machen, weil es es ärgert dich und du du reflektierst da drüber. Und das ist ja schon der der 1. Schritt, ähm, um um daraus zu lernen. Ohne, dass du jetzt wirklich proaktiv da was machen musst, hast du es ja schon fast verinnerlicht, weil du weil du einfach darüber nachdenkst und das reflektierst. Der Lernprozess hat ja schon schon begonnen bei dir.
Super. Ja, ja, ich verst ich verstehe dich jetzt auf jeden Fall. Also, ich sollte das als 'nen Sprungbrett nutzen, dann auch für das nächste Projekt, damit das nicht noch mal vorkommt. Also, dann war das so wie 'ne Vorbereitung, ne? Also, ja okay, super. Ja, danke, äh, für die Beratung, war echt gut. Ich habe das, ähm, dann jetzt wirklich so kapiert und lerne dann echt aus meinen Fehlern. Dankeschön.
Ja.